Ayun minsan dahil nga nag-e-enjoy din tayo kasama sila eh 'di na din hindi na din natin na-aano. Na nakakalimutan na din pero, siguro baka darating din yung time is magka-oras tayo talaga, di di pa di pa siguro ngayon pero siguro mga pagka-isang taon, pagka-dalawang taon baka sakaling meron meron na talaga tayong oras para dun.
Mm. Kaya nga, makaka oo tama. Mhm. Hmm. <chuckles> Hmm. Oo, ah. Oh sana sana. Marami pa naman eh.
Eh ikaw lalo sa sitwasyon mo, medyo mahirap kasi 'di ba may pamilya ka na eh.
Hmm. Ay oo nga totoo, sinabi mo pa, oo. Ikaw may may pa oh? Ay oo, ah, oo. Ikaw may pamilya ka naman? Wala pa naman.
Siguro pag medyo mala pag malaki na siguro yung mga anak mo baka sakali ano. <chuckles> Ayan. Ah, wala pa naman, wala pa.
Ah, la pa, eh ano-ano pa single pa pala eh. Magagawa mo pa yung mga gusto mo, oo.
Oo. Eh kaso siyempre nga eh, <chuckles> madaming dapat unahin kaya talagang wala din talagang oras.
Mm. Oo. Ayun ganun talaga. Eh gin yun nga, eh, kung maisisingit natin yung pag-e-exercise 'yang mga physical activity, mas maganda kasi para sa atin din yan eh, 'no? Sa kalusugan din natin.
Oo pero ako naman, pag may oras ayan, kahit 30 minutes, ayun kahit stretching lang tsaka konting ano, konting cardio lang ayun ayun pwede na yun.
Mm. Mm. Ah, oo pwede. Stretching, 'di ba? O
Oo. Kasi kahit papaano nilalabas mo yung pawis mo kasi hindi katulad dati talaga na, yung wala ka pang trabaho, yung estudyante ka pa lang, ngayon nakaka nakakapag basketball ka halos araw-araw. Oo. Tapos ayun, nakakapag-jogging ka din anytime pagka pagka-walang klase, 'di ba ganun.
Mm, pawis. Mm. Kaya nga, kaya nga. Oo basketball eh, ano? Kaya nga 'no. Mhm. Jogging, oo tama. Mhm. Kasama yung mga classmates mo eh ano mga ganon eh yung mga pagkatapos ng klase basketball eh, ano?
Oo.

Ayan, oo, 'yan halos araw-araw talaga. Eh, ngayon talagang 'pag na 'pag nakakita ka na ng court o bola feeling mo parang hinihingal ka na lang din. Wala na, talagang kailangan pa talagang magpakondisyon para talaga
'Di ba? Oh, ngayon wala na? Kaya nga, eh. Oo. Eh, 'yon nga ano. Ano ano kaya sa tingin mo yung ano, ah, ano pang mga bagay na pwedeng gawin para mas ma-motivate natin ano, yung mga sarili natin o yung mga kapwa natin na tao para maging aktibo 'no sa mga physical exercise ano, mga ganyan.
Ayun. Ayun, para sa'kin kung di naman kung wala naman silang masyadong priyoridad or magaan naman yung trabaho nila, eh, imbes na maupo na lang sila or mahiga. Yung oras na ihihiga nila is gawin gamitin na lang nila para mag-ehersisyo, magpapawis, yung kahit pagpawisan ka lang ng konti, 'di ba, okey na 'yon? Kasi minsan yung iba talaga after nung work
Hmm. Hmm. Hmm. Kaya nga. Oo. Mm.
kahit hindi naman sila nakaramdam ng stress or pagod, ih, nag nagsesel nag nahihiga na agad, tamang scroll-scroll, tamang siguro kahit 1 o dalawang oras lang sa isang araw 'di na masama 'yon or kahit
Mm. Mm. Hmm, tama. Kaya nga. Hmm. Mm.
4 to 5 times a day. Ano, eh, malaking bagay na 'yon kahit isa-isang oras lang. Kasi pagka gano'n 'di mo naman kasi kailangan talaga magpapayat, yung ano lang, yung kailangan mo lang talaga yung katawan mo is nagsi-circulate yung dugo ng maayos sa katawan mo, 'yon okey ka na do'n, healthy na, eh. Eh, ikaw naman pa'no ba?
Totoo, totoo. Oo. Hmm. Oo, ah. Oo. Mm, tama, tama. Oo. Eh, ako siguro para ma-motivate ko 'no, yung, eh, yu ako ayung mga kapwa natin, yung mga kaibigan natin, relatives natin. Ako siguro dadaanin ko sa social media 'no.
Oo. Ay oo, maganda nga 'yan.
Ah, oo. Dadaanin ko magpo magbi-video ako sa sarili ko mga 3 minutes, 2 minutes, ganyan, 5 minutes. Ah, magpu-push-up ako oo, push-up lang, 'yon lang puro gano'n. Push-up muna, ah, araw-araw papakita ko, ipo-post ko. Para ma-motivate sila, para gayahin nila ako gano'n, eh. Maganda maganda o magandang magandang daanin sa ano, social media ngayon na do'n natin daanin yung mga hilig natin. Para ma-motivate yung iba ano, yung mga kapwa natin. Ayan, mga yung mga ayun yung mga kaibigan natin ano para makita nila kung ano yung ginagawa natin. Do'n sila sigurado mamo-motivate 'yan.
Ay oo, pwede 'yan. Oh, kasi Oo, nakaka-motivate nga yung ganyan. Oo.
Ako gano'n, oo.
Kasi minsan yung i kasi minsan yung iba naghahanap lang talaga ng motivation para talaga ganahan, eh.
Oo, may gano'n talaga, eh, ano?

Oo, kahit papaano, eh, 'yun na.
Ah, ayan yung mga, oo, yung mga gawain ko kahit paano dito na ano, ah, mamu mga ginagawa ko yung mga kinakalikot ko sa mga <chuckles> sa mga kompyuter, yan, oo, eh, eh, yan ang nagiging ano ko ngayon, hindi na tulad dating mga physical fitness na ginagawa ko.
<chuckles>
Oo, yan, eh.
Ayun, at least kahit papaano nakakapag-ano ka pa din, eh, nakapag-kilos-kilos ka pa din.
Oo, yan yung basket oo. O basketball yan, ah bihira na, 'ala na, oo. Yan yan ang lifestyle ngayon. Oo. Kaya nga! Oo, eh. Mm. Yan.
Ayan. Ay, nakakamiss nga din yung mga ay nakakamiss nga din yung mga ganyang gawain, eh, basketball, tapos lagi kang active physically, eh. Ako din pareho tayo ng sitwasyon. Kasi, dahil nga sa ayun para sa'kin, yun nga, dahil nga sa sobrang ano
Oo. Hmm. Oo, ikaw, oo. Hmm.
Busy sa trabaho, busy sa ganyan, oo. Tsaka, yung na nandon tayo sa ano yung sa edad natin na dahil nga madami tayong prioridad is 'di na natin nabibigyan talaga ng oras yung sarili natin para mag-ano mag-ehersisyo, mag-stretch uh, kahit nga stretching lang minsan hindi natin nagagawa kahit ilang minuto lang yun, eh. Talagang ano, eh
Trabaho na rin, eh, ano? Oo, ah, totoo. Hmm. Kaya nga, eh. Oo, totoo, totoo. Oh, totoo, totoo, totoo. Mm, mm, kaya nga, eh. Eh, yun nga. Oo, eh, yun nga, eh, hindi na tayo bumabata at tumatanda na rin tayo. Ah, lalo na 'pagkapamilyado ka na. Siye ako pamilyado na ako. Ayan, dati kong nagagawa nung ano, 'ala pa akong ano ala pa akong, wala pa akong responsibilidad. Oo, binata pa ako, talagang magagawa mo talaga.
Kasi, mas uu ano? Ayun. Oo. Ah, no'ng binata pa, ano?